Đúng rồi, sao mà giống được trời, ừ.
Đó. Đấy, vậy thì khi mà như bạn ở xa quê như vậy á thì những cái món đó nó không có giống rồi, vậy thì có còn cái điều gì nó khiến bạn cho nhớ lại những cái món này, những cái món bún mắm này, ờ, khi mà bạn ở xa quê hông?
Ừm. Ừm, thỉnh thoảng á thì ừm, bình thường thì mình cũng thèm thì mình cũng nhớ nhưng mà, kiểu như, lâu lâu mình coi ti vi hoặc là những cái chương trình mà chương chương trình trên YouTube mà mấy chương trình vlog mà người ta nấu mấy món ở Việt Nam á bạn, tức là mây co đã đã đã thèm, đã hông có ăn rồi mà thỉnh thoảng vô tình ngồi coi lại mấy cái clip đó, đúng kiểu lúc đó, kiểu, trời ơi thấy cũng khổ sở, thấy tự nhiên tự tra tấn bản thân. <laughs> Ừ, ăn bằng mắt thôi chứ giờ sao. <chuckles>
Ừ. Mà còn thấy á, đúng hông? <laughs> Trời ơi! <laughs> Ừm. Nhưng, ưm, nói về nguyên liệu á, thì như bạn nói là không có, a, không có đủ nguyên liệu rồi, vậy còn nói về cái cách nấu thì sao? Bạn có biết sơ sơ về cách nấu, ơ, của món này, ưm, món món mới bún món bún mắm này hông?
Ừm. Ừm. Ừm, bún mắm á thì thật ra nếu mà về cách nấu so với ở bên đây thì thật ra mình cũng không biết là họ chế biến như thế nào. Tại vì thực tế là ở bên đây quán xá là cái bếp nó nằm một nơi, rồi cái bàn bàn ghế nằm một nơi chứ không phải là, ừm, cái cách bài trí giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì khi mà bạn bước vô quán á thì ừ, đúng rồi, bạn bước vô quán thì bạn có thể là thấy được bếp núc người ta đang chuẩn bị nấu nướng một cái nồi, một cái tô bún mắm cho bạn nhìn bạn xem. Nhưng mà ở bên đây thì mình mình hổng biết là người ta chế biến sao, mình chứ cứ ngồi vậy chừng nào người ta bưng lên cho mình ăn là mình biết thôi, chứ mình hổng có được mà quan sát cái bếp, ưm, bình thường giống như cái cách bài trí ở Việt Nam.
Mình hiểu. Đúng rồi đó. Nội cái không gian là đã hông giống rồi, đúng hông? Ừ. Ừ. Mình hiểu chứ. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, nội cái không gian thôi là nó hông giống rồi nè. Vậy thì thí dụ nha, bây giờ có một người bưng cho bạn một cái tô bún mắm, cái vị y chang như là ở Việt Nam luôn, thì nó có, ừm, có ý nghĩa tinh thần gì đối với bạn hông? Nếu mà bạn ăn được cái món bún mắm đó đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Trời ơi! Ừm, nếu mà ai đó bưng cho mình một cái tô bún mắm giống như ở Việt Nam chắc bây giờ hả, mình hả, chắc bây bây bây bây bây giờ mình cho người đó lên lên bàn ngồi để mình mình thờ luôn á bạn, <laughs> kiểu vậy luôn, <laughs> ờ.
<laughs> Ủa, dữ vậy? <laughs> Là kiểu là kiểu rất là thích người đó luôn, kiểu, ngưỡng mộ người đó luôn, đúng hông? Ừ.
Trời ơi, kiểu kiểu tôn sùng luôn á bạn ơi! <chuckles>

Ừm, hiện tại đối với mình á chỗ mình sinh sống á là mình đi kiếm mua vịt tươi không có á bạn, tức là để mà đi ờ, vịt, ơ, h vịt đông lạnh thì về mình rã đông mình cũng nấu được, nhưng mà vấn đề là cũng hông thấy bán luôn á, chủ yếu là người ta bán thịt quay hông à. Đúng rồi, thịt quay, thịt vịt vịt quay người ta đông lạnh, người ta trữ đông, đấy, còn vịt tươi tươi đông lạnh thì mình hổng thấy. Đó ừ, đấy, còn, ờ, rau muống, ôi, rau muống nó rất là đắt tiền luôn, rau muống là một cái loại rau xa xỉ bên đây luôn á bạn, ừ.
À, chỉ có vịt đông lạnh thôi. Ô, kỳ vậy? Ờ. Mình hiểu. Chán quá ha, <laughs> vậy muốn Ờ. <laughs> Rau muống nghe có vẻ rất là bình dân ở Việt Nam nhưng mà chỗ bạn nó lại xa xỉ hả?
Bạn cứ tưởng tượng thí dụ như bạn, ơ, ở Việt Nam bạn ra chợ bạn mua bó rau muống là tầm khoảng 5.000-10.000 gì đi một bó khá là to, đấy đúng rồi, còn ở bên đây thì có thể là nếu mà quy ra tiền Việt Nam thì một cái bó rau muống thì tầm khoảng 100.000-120.000 một bó, nhưng mà cái cái bó rau muống là nó chỉ tính tầm khoảng 100-200 gam thôi chứ nó hông phải là được nửa ký rau muống nữa bạn, vậy á.
Ừ, là một đó bự chảng luôn, ừ. Trời ơi! Cái gì dữ vậy? <laughs> Ôi, thí dụ mà tầm 100.000-200.000 đó chắc là có thể nếu mà mua ở Việt Nam chắc được nguyên cái ruộng rau muống luôn mà nửa ruộng rau muống luôn á bạn. <laughs>
Ừm. Hông, mà hồi nãy mình nói là 100 tới 120 chứ không phải là 100.000-200.000, ừ, một trăm đến trăm hai mươi ngàn, ừ. Thì đó.
Ôi! Dữ vậy hả? Ừm, rồi, vậy thì cái rau muốn thì nó cũng là một loại rau khá là dễ trồng, có bao giờ bạn thử trồng ở nhà bạn để mà lâu lâu, ơ, gợi nhớ về hương vị quê hương chưa?
Ừm, thật ra mình thấy bên nơi mà mình sống hiện tại là khí hậu nó cũng ôn hòa, nó cũng lành lạnh đó bạn, nhưng mà vấn đề là, ừm, trồng rau muống thì mình ừ, khó trồng lắm, kiểu như, là biết là nó dễ trồng nhưng mà cũng phải có một cái điều kiện chăm sóc gì đó nhất định, chứ nó hông phải là rau muống mà muốn quăng ở đâu nó mọc ở đó giống như ở Việt Nam đâu, ở Việt Nam rau muống là thuộc dạng dễ trồng rồi đó, ừm.
À, đúng rồi, khó trồng. Mình hiểu, mình hiểu. Đúng rồi. À, vậy thì như vậy thì mà như bạn nói á là mặc dù bạn rất là thèm nhiều món ăn khác nhau, những cái món ăn gợi nhớ về cả quê hương lẫn gia đình của bạn, nhưng mà ở đó thì không có những cái món đó cho bạn ăn nè. Vậy thế thì nếu mà nếu mà, ừm, bây giờ bạn được quay về, trở về quê hương của bạn luôn, thì cái món ăn đầu tiên bạn tìm đến sẽ là món nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.

Ừm, món ăn gợi nhớ về gia đình của mình thì chắc, ờ, ở nhà mình á thì, ờ, mình nhớ là mùng một Tết á, mùng một Tết thì mẹ mình á hay nấu cái món, à, món gì ta? Cái món mà, ờ, miến c ờ, miến măng vịt.
À. Ừm, một cái món cũng rất là bắt ưm, rất là ngon luôn, bắt mắt và ngon luôn.
Mùng một Tết á, tức là tức là bún, ơ, tức là nó hông phải là nấu bằng có lúc mẹ nấu bằng bún, có lúc thì là ăn miến, vậy đó. Nhưng mà đại loại như là thịt vịt nấu với lại măng khô, măng khô xong rồi ăn kèm đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ăn kèm với miến hoặc là bún gì đó với rau muống, ừm, ưm, kiểu vậy á.
Ừm. Tóm lại là cái nước lèo của mẹ bạn nấu là nó đậm đà nó ngon, đúng hông? Ừm. À, vậy thì ngoài vịt và rau muống ra thì trong đó nó còn mẹ bạn còn chế biến, biến tấu thêm có gì ở trỏng nữa hông?
Ừm. Ờ, có măng á bạn, kiểu như, măng khô á, măng khô bạn, kiểu như, măng khô đem về nhà ngâm nước, ngâm nước xong rồi, ờ, bỏ đúng rồi nở nó nó nở nó mềm ra, rồi bỏ những cái phần mà gốc rễ già đi, xong rồi nấu nấu chung với lại thịt thịt vịt, đấy, nấu cho nó ngọt nước. Đúng rồi, ăn kèm với bún hoặc là miến, với lại rau muống, với lại lá, ơ, lá quế. Ừm.
Ờ. Cho nó nở, nó tươi lên. Ôi, nghe ngon quá bạn ơi. Ôi! Một cái món nó vừa đủ dinh dưỡng mà cũng rất là đủ dưỡng chất cho bạn luôn, đúng hông? Ồ và nó
Rồi, nhưng mà mùng một Tết là chỉ có nhà mình nấu vậy thôi chứ hổng có nhà nào nấu vậy, tại do mình thèm thôi bạn. <chuckles>
Ờ. Ờ, ưm, hình như là theo như rất là nhiều người nói là mùng một Tết thì cũng hạn chế ăn vịt, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, người ta ăn lạt không bạn, mà người ta ăn chay á, mình mình thích ăn vậy nên mẹ mình nấu cho mình ăn vậy á, ừ.
<laughs> Nhưng mà là có phải là do bạn lâu lâu bạn về xong rồi bạn thèm như vậy thì mẹ bạn cũng sẽ chiều bạn hông?
Ừm, h hổng phải là lâu lâu mà, kiểu như, đầu, kiểu như, m lâu lâu mình mới thèm một cái món đó rồi mình kêu mẹ mình nấu, với với lại mình thì, kiểu, mình thích một cái gì đó nó hơi khác biệt lạ lạ vào ngày mùng một Tết ấy. Tại mùng một Tết là cứ hả nhà nào đúng rồi, cũng nhà nào đi ăn bánh tét rồi hả, rồi bánh bánh chưng, rồi mà dưa kiệu đồ này kia kia nọ thì thì mình thấy nó chán quá ừ, rồi thịt kho hột vịt gì đó nó chán lắm luôn ấy. Ừ, nên là mình ăn vậy á cho nó nó đỡ ngán chứ mình, ờ, đi mấy nhà khác mình ăn toàn mấy món kia riết rồi nó cũng chán mồm ấy. <chuckles>
Ừ, g đặc biệt, đúng hông? Ừm, nghe cũng ngán mà, đúng hông? Ăn hoài ngán, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu, rồi đúng rồi, Tết nhất là ăn người ta nói bình thường hông có ăn nhưng mà Tết nhất ăn rất là nhiều, đúng hông bạn? Nên nhiều khi cũng ngán đồ ăn nữa, đó. Vậy thì cái món bún măng vịt này nghe có vẻ nó cũng dễ nấu nè, vậy thì có bao giờ bạn thử bạn tự nấu ở cái chỗ bạn sinh sống chưa?
Ừm. Đúng rồi, ngán thiệt, ừ. Ừm.